Foi, foi. Essa festa de aniversário me marcou por isso, porque foi a 1ª festa que eu realmente aproveitei, sabe. Ela é, ela contratou um uma empresa lá, que fornecia, né, eh, pingue-pongue, eh, chamava tinha um um jogo que chamava Pinball, né, que tacava bolinha e você é. E tinha outros, também, que era o totó, que eu gostava muito, né, então ela colocou, assim, tudo o que eu gostava de brinquedo. Fez a comida, ali, simples, mas tinha bolo, tinha torta, tinha tudo. E o
Hum, legal. É. Uhum, legal. Nada melhor do que comida de vó e cuidado de vó também, né, isso é importante, especial, ali.
E o que Sim, eu falo assim, que que foi a melhor festa da minha vida, porque tinha os meus amigos, também, que eu gostava de brincar com eles. Então, assim, eu nem cantou parabéns, ali, e tudo, eu realmente comemorei, soprei a vela do bolo pela 1ª vez, então
Aí, que legal que você realmente curtiu estar ali, né. Parece que você tudo o que você está contando parece que realmente você gostou de viver dessa vez, né, que você lembre memórias.
Aham. Eu falo assim: "Eu não gostei, eu amei". <chuckles> E e ressignificou, sabe, ressignificou o símbolo do de festa, né.
Oh, que demais. Festa, né, pra você. Uhum.
É. E eu lembro porque minha mãe chorou muito depois e tudo, e aí eu perguntei assim
Ai, que demais. Que legal!
É, eu perguntei: "Poxa, mãe, você está triste? Por quê, eh, está chata a festa?" E ela falou: "Não, eu estou super feliz porque você está alegre, você está brincando. Eu eu sempre sonhei com isso". E isso me marcou, porque eu percebi que
Oh, dó. Aham.
É, eu percebi ali, com 10 anos de idade, que que eu já tinha, né, uma uma noção maior das coisas. Eu percebi que era o problema que que eu não gostava de festa é porque tinha muita gente. Eu não me sentia bem, sabe?
Uhum. Sim. Se sentia à vontade, ali, né. Nossa, importante isso, muito importante. Mas, assim, você acha que hoje hoje em dia, você com seus amigos, você celebra mais, você se esforça mais e você acaba sendo o papel que a sua avó teve na sua vida, assim, de ser sensível e ver o que um amigo seu gosta ou não ali? Hoje em dia, você é essa pessoa que tenta agradar, que já observa mais, quando um amigo seu está à vontade ou não nas festas deles?

Hum, legal isso, porque tem uma coisa que te chamava atenção era a comida pelo visto, né.
Sim, era comida, mas o que mais ela, assim, né, ela adivinhou e acertou em cheio que era algo que eu nem sabia também, era essa questão de muita gente. Então, o aniversário meu, assim, eu lembro até hoje quem estava nele.
Uhum, sim. Ai, que legal que marcou, também, a presença dos amigos, a época, porque parece que quando você é criança muito mais gente vai nas festa, o pessoal mais é animado, assim. Você lembra desses seus amigos e tem contato com eles até hoje?
Sim sim. Isso eh, me marcava, antigamente, quando nos meus aniversários anteriores, me marcava como um ponto negativo, porque sempre teve muita gente. E minha avó, nesse, ela surpreendeu, porque ela chamou só fez assim, né, era meu pai, minha mãe, eh, minha avó, meu avô, e de pessoas de fora da família, assim, né, em vez de ela chamar a família toda, como minha mãe fazia, não, ela falou: "Vou chamar só os amiguinhos dele, porque o aniversário dele, assim, é para ele aproveitar". Então
Aham. Ah, legal, entendi. É uma coisa, tipo, eles estavam muito mais preocupado com a sua experiência ali, né.
Sim, sim e minha avó ela acertou em cheio, porque ela chamou os 3 amigos meus, né, que era mais próximos assim, que eu tinha amizade, conversou com a mãe de cada um, já tinha uma boa comunicação. E aí o o meu aniversário foi composto por essa galera, né. Mãe, pai, avó, avô e os 3 amigos ali, né. E
Uh Ah, que legal. Assim, não adianta, né, às vezes é bem melhor ter pouca gente, também, pra você criar essas lembranças, porque você lembra literalmente de cada pessoa, e que hoje você não se arrepende, né, porque tem muitas festas que tem gente que você nem queria que estivesse lá. Você mantém contato com esses seus 3 amigos?